Hmm, oo. Ah, okey, naintindihan na kita. Ang galing-galing mo, ah. Oh, ina-appreciate ka pa ng boss mo. Siguro ano, ah, kasi tignan tandaanan tandaan mo lang, ha, na baka may mga times na siguro dahil sa apprecia appreciation ng boss mo sa'yo, eh, nai-intimidate na pala yung mga friends mo, ay, mga ka-work mo, di ba? Oo, kaya ang gawin mo na lang, dahil na-a-appreciate ka naman ng boss mo, isipin mo na lang, ah, kailangan ano, yung bang hindi ka intimidating, parang gano'n. Ikaw na lang ang unang lumapit lalong lalo na baka sabi nila, "Hmm, ang galing-galing naman nito, parang nakakahiyang lumapit," di ba? Baka ma maramdaman nila yung gano'n, kaya mas mainam na ikaw na lang ang lumapit para ma feel nila na, "Ah, bukod pala sa magaling, talagang friendly din siya." Dun nila mas mararamdaman na ikaw yung tipo na ano, napa-kahumble, gano'n. Oo. Yung magkakaroon ka ng oo.
Mhm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Alam mo, narealize ko sa pagsasabi mong 'yan, na-realize ko na ako yung dayo, dapat ako yung mag-adjust, di ba? Dapat ako yung mag-umpisa ng conversation, mga pagtatanong 'no. Kaya ang galing, na-realize ko talaga siya nung sinabi mo na dapat sa'kin talagang magsimula yung first step.
Oo. Oo. Mm. Oo, lalo na kung kung ikaw ang lagi nilang na-a-appreciate 'no, mga Pinoy. Tapos sila hindi gaano kasi magkakasama na sila, eh, kumbaga ikaw bago ka lang, tapos na-a-appreciate na nila yung effort mo, yung yung ginagawa mo, kaya ikaw na lang ang unang lumapit. Tsaka mag-join ka ng mga activities nila. Okey yung ginagawa mo, oo, unti-unti ka nilang makikilala, maku-curious pa nga sila, eh, magtatanong na sila. Sila na ang lalapit sa'yo kung ganun. <chuckles>
Mm. Ayun, oo. Mm. Oo. Uy, alam mo ang sarap ng kuwentuhan natin. Maraming salamat sa pakikinig mo at pagbibigay ng payo sa'kin, ha.